เราก็บอกว่า "เนี่ยเรามีเงินนะ เราจะซื้อเป็นขนมให้เธอกินก็ได้ แต่เธอต้องมาเล่นเป็นเพื่อนเรา" นี่
โอ้ โฮ มาเฟียมากเลยค่ะ เจ้าแม่มากเลย อ้อ แล้วตอนนั้น ตอนนั้นแบบเพื่อน ๆ เป็นยังไงคะ กรูกันเข้ามาเป็นเพื่อนเราเลยไหม หรือว่ายังไง?
fierce เปล่า? เราก็ ซึ่ง อ อา แต่พอขนมหมด เขาก็ไป อืม <chuckles>
ปฏิกิริยา อุ๊ย เนาะ เจตนาชัดเจน มีจุดยืนชัดเจนมากเลย มาเพื่อขนมชัด ๆ
ใช่ เรามีจุดยืน เพื่อนก็มี อา เอาสิ นั่นแหละ มันก็ผ่านพ้นไปค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นน่ะก็ไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวอีก เพราะว่าเหมือนแบบพอมันผ่านเหตุการณ์อย่างนั้นน่ะ เราก็เรียน ร เริ่มเรียนรู้กับว่า อา สมมติว่าถ้าเกิดเราอยากจะมีเพื่อนเราต้องทำตัวยังไง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เรียนรู้ที่จะแบบว่าให้แล้วก็รับอย่างสมดุลกัน แต่บางทีเราก็ให้โดยที่ไม่ค่อยสมดุลเท่าไร อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ก็ มันเป็นเรื่อง ใช่ ใช่ค่ะ นั่นแหละค่ะ แล้วก็ทีเนี้ยพอเติบโตมามันก็รู้สึกว่ามันมีช่วงที่โดดเดี่ยวไหม มีนะคะ ก็จะเป็นช่วงที่ไปทำงานเนี่ยแหละค่ะ เราก็เข้าไปทำงานที่ กทม. อืม
เออ เออ ๆ ๆ ๆ อืม อืม ใช่ เหมือนเราให้มากกว่า อะไรงี้ ใช่ไหมคะ? อืม อืม ค่ะ อืม มากรุงเทพแล้ว อา แล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นคะ คนเยอะนะที่ กทม. ที่กรุงเทพเนี่ย ใช่ไหม คนพลุกพล่าน แล้วเธอก็เป็นรับ อือ MV อยู่คนเดียว ยืนโดดเดี่ยวอยู่ท่ามกลางผู้คน อะไรแบบนี้เปล่า?
ใช่ มันก็จะ ใช่ คนเยอะ อะฮะ เธอจริง ๆ อะ คือฉันไม่เดือดร้อนเลย ถ้าเกิดว่า เอ่อ เล่นคนเดียวได้ อยู่คนเดียวได้ แต่มันมีความโดดเดี่ยว เพราะว่ามีแฟน มีแฟน แต่ว่า มันมีความรู้สึกว่า มันมีความรู้สึกว่าเหมือนไม่มีอะ ค เธอเคยดูหนังเรื่องนี้ไหม โอ้โฮ เก่ามาก "รถไฟฟ้ามาหานะเธอ" แบบว่าที่เหมยลี่พูดอะว่าแบบว่า "เออ ถ้ามีแฟนแล้วเหมือนไม่มีอะ จะมีไปทำไม?" อะไร น อารมณ์นั้น อือฮึ
อืม อ๋อ อา ๆ เกิดอะไรขึ้น? เรื่องอะไรคะ? อ๋อ อา ๆ ๆ ๆ พอจำได้อยู่เลือนรางนั่นแหละ เออ แล้วยังไงคะ คือ คือเขาไม่ว่างเหรอคะ ยังไงเบอร์ ทำงานคนละเวลากัน คนละกะกัน เวลาไม่ตรงกัน เออ ว่างไม่ตรงกัน เกิดอะไรขึ้นคะ?
อา อะไรประ

คือหนึ่งเราเป็นแบบว่าเหมือนเป็นแกะดำอะค่ะ มาถึงเราก็ เอ่อ ไม่เหมือน หน้าตาไม่เหมือนเด็กเหนือเนาะ เขาก็จะแบบว่าหน้าตาจุ๋มจิ๋มกัน เราก็แบบว่า เออ ไม่ใช่อะ ทรงเราไม่ใช่เลย แล้วก็แบบ <laughs>
ยังไง ยังไง อธิบายเพิ่ม <sniffs> อยากรู้เลยอะ เธอเป็นแกะดำยังไงเหรอ? เออ เล่ามาซิ
ก็ ฉันก็ตัวดำ ๆ นี่แหละเธอ อะไรเงี้ย เออ
อ้าวเหรอ! เป็นสาวผิวแทน
ตอนเป็นเด็กอะไม่รู้ทำไมดำ เออ แล้วแบบว่า <chuckles> โตขึ้นมันก็เปลี่ยนเอง อะไรอย่างเงี้ย แต่ตอนเป็นเด็ก ก็คือแบบว่า แบบ เออ แล้วเด็กเหนือเขาก็จะขาว ๆ กัน อะไรอย่างเงี้ย แอบ สเตริโอไทป์ นิดหนึ่งก็แบบว่า อ่า แล้วก็ทีนี้ปรากฏว่า แล้วที่สำคัญน่ะเขาก็จะพูดภาษาถิ่นกันค่ะ อือฮึ
<laughs> เออ ๆ ๆ อือ ๆ ๆ ๆ โอ้โฮ เออ อันนี้เข้าใจได้เลยอะ มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเป็นกำแพงในการแบบสร้างมิตรภาพ อะไรประมาณนี้ใช่เปล่า? เออ ตอนนั้นอายุกี่ขวบอะคะ หมายถึงแบบ เหมือนแบบชั้น ชั้นเรียนตอนนั้นอยู่ ป. อะไร?
สื่อสาร อือฮึ ใช่ เข้าประถมที่นี่เลยค่ะ เพราะว่ามา 7 พอดี อือฮึ
อ๋อ เออ ๆ ยังเด็กอยู่เลยเนาะ
ใช่ก็เลยแบบว่า เอ๊ย แบบว่าเดินไปพูดกับใครแล้วอาจจะเป็นด้วยประกอบที่ว่า แบบ เออ เป็นคนต่างถิ่นมาเนาะ สอง เอาแต่ใจตัวเองเหมือนแบบว่า เออเพื่อนมาเล่นด้วยก็อยากจะให้เพื่อนคนเนี้ยเล่นกับเราคนเดียว พอเพื่อนไปเล่นกับคนอื่นก็จะแบบว่าอาละวาด ไรอย่างเงี้ย เออ ก็เลยแบบว่า
อืม เธออาละวาดเลยเหรอ เป็นเด็กใหม่เนี่ยกล้าอาละวาดเหรอ? <chuckles>
ใช่ ใช่ ฉันเป็นคนแบบนี้ <laughs>
เออ ก็เป็นคนแบบว่าเนาะ ชิค ๆ cool cool ตั้งแต่เด็ก อะไรอย่างงี้ มีคาแรกเตอร์เป็นของตัวเอง อา <chuckles>
ใช่ ก็เลย อ้า ถูก เราก็ต้องมีจุดยืนเนาะ ซึ่งดีไม่ดี เราไม่รู้ <laughs>
อ๋อ เข้าใจค่ะ <laughs> ก็เด็กอะ เออ เด็กเนาะตอนนั้น อา ๆ แล้วยังไงต่อคะ?
อ่า เรา เราก็โทษความเด็กไปเนาะ เออ แล้วทีเนี้ยก็ปรากฏว่าแบบ เออ มัน มันก็เป็นความแบบว่าไม่มีใครเล่นด้วย พอวิ่งไปเล่นวงไหน ก็วงแตกเขาก็หนีกัน อะไรอย่างเงี้ย อันเนี้ยค่ะ ใช่ เป็นความรู้สึกว่าครั้งแรก ที่รู้สึกว่าโดดเดี่ยวหลังจากแบบว่าเป็นลูกคนเดียวเล่น เล่นคนเดียวได้ แต่พออยู่ในโรงเรียนน่ะ มันมีคนเยอะอะค่ะ แล้วเราอะ ไม่มีใครเล่นกับเราเลย เรารู้สึกแบบว่า อ้าว ทำไมล่ะ อะไรอย่างเงี้ย เออ เดินไปไหนก็ไม่มีใครเล่นด้วย ไรเงี้ย ก็เหมือนต้องอยู่คนเดียว พักใหญ่ ๆ เลย ไรเงี้ยค่ะ ก็เลยรู้สึกว่า อันเนี้ย ทำ
อ้าว จริงเหรอ? อืม เออ เออ ๆ ๆ อ๋อ เออ ๆ ไม่งั้นแบบ บางครั้งชอบแผลงฤทธิ์ไง <laughs> ใช่ไหม แอบเอาแต่ใจตัวเองแล้วแผลงฤทธิ์ ก็เลยแบบเพื่อนหายหมดเลยใช่ไหม?
ใช่ อันนี้ก็เลยเป็นความโดดเดี่ยวแรกที่เข้ามาในชีวิตลืซ แบบรู้สึกครั้งแรก ใช่
อืม ก็คือเป็นครั้งแรก อ่า เป็นครั้งแรกที่รู้สึก แล้วทีเนี้ย เอ่อ หลังจากนั้นใช่ไหมคะ อันนั้นคือ เป็นครั้งแรกที่รู้สึกเนาะ แล้วมีเกิดอีกไหมคะในช่วงเวลาที่แบบโตขึ้นเนี่ย?
ค่ะ

อิจฉาไหมเหรอคะ ก็แอบอยู่นะคะ เพราะว่าตอนนั้นน่ะเลิกกับแฟนที่เราไม่สามารถติดต่อได้เลย อะไรเงี้ยค่ะ ก็เลิกกันไป เราก็รู้สึกแบบ อา ไม่มีแฟนให้โทรแล้ว เราก็ เออ คนอื่นก็ พอโทร พ พอเข้าไปหาเพื่อนน่ะ ก็แบบอยู่กันคนละมุม หนัก ๆ หน่อยนะคะ บางวัน ท เดินเข้าไปหาเพื่อนจะแบบว่า เอ๊ย ไปคุยกับเพื่อน อะไรเงี้ย เพื่อนน่ะกำลังทะเลาะกับแฟนอยู่ ก็ขว้างปาข้าวของ เราหัวเกือบแตกเลยค่ะ แบบว่าคือเขาทะเลาะกัน เออ เขาทะเลาะกันแล้วเขาก็จะแบบอารมณ์เสียแล้วก็คุยกัน ใช่ เราก็เลยรู้สึกแบบว่า "อ้าว แล้วเรายังไง?" เราก็ต้องแบบว่า เราเผอิญโรงแรมอะค่ะ มันอยู่ติด มันอยู่แบบว่าติดทะเล แบบว่ามันจะมีชายหาดส่วนตัว เรารู้สึกบรรยากาศมันเหงา มาก แบบรู้สึกแบบ โอ้โฮ มีเพื่อน มีเพื่อนมาด้วยเป็นแบบ 30-40 คน แต่แบบว่า เฮ้ย ไม่มีใครคุย เออ ไม่มีใครอยู่แบบคุยกับเราได้ ไม่มีใครแบบว่าเดินมาเป็นเพื่อนเราได้ เราต้องใช้ชีวิตแบบต่างแดนอยู่อย่างงั้นน่ะค่ะ แบบว่าคนเดียว แล้วก็แบบว่าเดินไปซื้อขนมคนเดียว กินข้าวคนเดียว อะไรอย่างเงี้ย อยู่อย่างงั้น สาม เดือนเลยเนี่ยค่ะ
อ๋อ อืม อืม เหงาแล้ว อุ๊ย จริงเหรอ? เออ ๆ ๆ ๆ ๆ เกือบโดนลูกหลง อะไรประมาณเนี้ย ใช่ไหม? เออ โอ้โฮ เหงาใช่ไหม? อืม ๆ ๆ ๆ โอ้โฮ นึกภาพออกเลย เออ ๆ แล้วอย่างเงี้ยรับมือกับความรู้สึกยังไงอะ เป็นอย่างงั้นน่ะ?
ใช่ มัน อือฮึ เราก็เล่น MV ไปค่ะ อืม เราก็คิดว่าเราเป็นนางเอก เราก็เล่น MV ไปค่ะ เราก็คิดว่าเราเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอ เดินเรียบชายหาด ไรเงี้ยไป เออ เราจะไปซีเรียสไม่ได้ ไม่งั้นเดี๋ยวเครียดแบบเป็นซึมเศร้า อะไรอย่างเงี้ย เราก็คิดว่าแบบว่า เออ
มีวิธีรับมือไหม? อะไรนะ? อุ๊ย <laughs> เออ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ อืม ก็พลิกสถานการณ์ไปเสียเลย อะไรอย่างงี้
ใช่ค่ะ เราก็แบบว่า เออ มีโอกาสก็แบบ ไม่เป็นไร เราเดินไปแบบว่าหาไอตงไอติมกิน อะไรอย่างเงี้ย อย่าไปเครียด แต่เครียดเรื่องแบบว่าหาห้องนอนให้ได้ก่อน
อืม